はい。普段そのやあ、どうぞどうぞ。
ええ、あ、かんああ、はい。 あ、ま、感覚的にはやっぱね、週に半日でもちょっとデートしたいって言われると、なんか、ちょっとしんどいなって思いそうな感じなんはい。
うーん、なるほど。 はいはい。
この状況でも、もう相手を探しに行って ちょっとデートとかをしに行った方がいいのか。
はい。
ええ、でも、うかうかしてると、ちょっと30、ね、も、歳重ねちゃうから
うんうんうん。
ていう悩みもちょっとありまして。
あ。ただ、それで、き今、こう、お話聞いてると、別に今行動しても、あの、まず、一旦来年とかいちねんごに、こ行動を開始しても、どちらにしろメリットデメリットは絶対あると思ってて、大事なのは、なんか、その、どっちのデメリットを享受できるかっていうところだと思うんですよね。
はい。 うーん。 はい。うん。 うーん、はい。 ああ、なるほど。はい。
で、そうなった時に、例えば今作るメリットとしては、ま、来年の段階で、その、ま、ある程度収入が見込めた段階で もうすでに1年交際をしてる状態。ってなると、ま、大体結婚って、ま、人によりますけど、大体にねんぐらい、2年3年ぐらいの、こう、お付き合い、交際期間を経て、こう、結婚っていうパターンが多いじゃないですか。てことをか踏まえた時に、いちねんかんちょっと我慢してもらうけど、まあ、その時点で1年付き合っている、残りにねんちょっと、こう、一緒に様子を見てってなると、ま、あの、来年始めるよりも結婚が1年早くなるってことは、子どもが生まれるのも早くなる。で、も、全部が前倒しにできるっていうことは、一点ありますよね。ただ、すはい、この点のデメリットでいうと、さっきおっしゃったような、この、ま、しはん1週間のうち半日もちょっとデートは難しいっていうところ。で、これを受け入れてくれ、飲み込んでくれる相手がいるかどうかっていうところがね。ではい。ただ探すのが難しいっていうのがデメリットですね。
ええ。 うん。 うーん。 うん。 うーん。 うん。 そうですね。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。うーん。 うーん。 あ、そうですね、はい。うん。 うん。 はい。 ええ。 うーん、そうです、そうです。 うーん、そうですね。あ、うん。
もう、らい来年はい、え、どうぞどうぞ。
あ、いや、探すの難しいのは、ま、だから、どのどのタイミングでやっても一緒かなとは思ったんですけど。
はい。
ええ、それは、あれですかはい。はい。
あ、でも、あ、それで言うと、今年の方が難しそうじゃ例えば来年、ま、その、目標の収入が見込めました。
うん。 はい。
で、なったら、来年だったら、例えば、そのその、なんていうんすか、付き合いあ、この人いいなっていう方と、ま、デートに行くじゃないですか。で、いっかいめから付き合うわけにはいかないと思うんですね。だいたい、え、さんかいごかいとかっていう回数を重ねることによって、まあ、あ、お互いを知る知ることになるので。てなると別にお相手を探す難易度っていうのは、時間的な、あの、有利がある来年の方が、まあ、そこは分がありますよねっていう、はい、あれですよね。うんうん。なので、あれですね、なんか、こう
うんうん。 うん。 はい。 うん。 そうですね、ええ、そうですね。 うん。 はい。 うん。ええ。 ああ、なるほどなるほど。 ああ、あ、理解しました。ええええ、うんうん。 はい。